Sì, ma forse la macchina c'aveva i suoi anni perché aveva più di 10 anni, per cui nonostante il caffè dovesse essere super buono perché appunto la marca è una garanzia, niente io lo sentivo acido, probabilmente
<chuckles> Eh sì, certo, i i e era un po' datato come sapore, immagino, un po' invecchiato.
Sì, ma la capsula non era di 10 anni prima eh, era solo <laughs> era solo la macchinetta di 10 anni prima. E
E beh almeno quelle da <giggles> <chuckles> Però scusami ehm, scusami se ti chiedo, ma ma quante quante caspita di macchinette del caffè ave avevate in casa?
Dimmi. Eh ma tieni conto che magari sai, io prima vivevo da sola, lui ha avuto una vita precedente, cioè, non è che son sempre esistita solo io per lui in precedenza. E quindi lui abitava da solo, di conseguenza alcune le avevo io, alcune u 1 l'aveva lui, allora prima abbiamo esaurito le mie e poi abbiamo esaurito la sua. Che la sua in realtà non l'abbiamo esaurita in senso stretto. Nel senso che ad un certo punto l'ho fatta perire io, ehm, perché continuavo a rompergli le scatole tutti i giorni dicendo quanto avrei voluto la Nespresso nel momento in cui quella macchina avesse smesso di funzionare e, giuro non ho fatto niente, però da dalla sera alla mattina ha iniziato poi a perdere acqua da sotto, ha iniziato a fare il caffè che non era più buono, quindi si è autoeliminata probabilmente perché si è sentita poco apprezzata in casa. <chuckles> Giuro!
Eh, beh, cert cert Okay. <chuckles> Ah okay. <chuckles> <chuckles> Ah okay. Ah okay, ma è veramente così o magari invece sei andata tu con qualche cacciavite o qualcosa?
No, no, no, no, no assolutamente. Ha compreso il mio stato d'animo.
Cioé, non c'è non c'è il tuo zampino, n non c'è siamo si siamo sicuri?
No, zero, zero. A anche perché sì, perché non mi piace sprecare le cose o comunque, ehm, così andare a fallarle quando in realtà funzionano ancora. No, no, avrei aspettato pazientemente. Però an
Mh. Vabbè, vabbè. Va bene, facciamo facciamo che mi hai convinto, dai, facciamo che mi hai convinto.
<chuckles> Okay. E quindi poi ad un certo punto ho trapanato ho trapanato sui fianchi per cui si avvicinava il giorno del mio compleanno. E mio marito in maniera molto dolce ha fatto un bel gesto, ehm, è andato siamo andati in un centro commerciale, ha comprato la macchina Nespresso e mi ha detto: "Scegli il caffè che vuoi." Insomma, ne ho prese non so quante, mhmm, capsuline e noi abbiamo una figlia di 3 anni e mezzo e insomma ha fatto in modo che questo regalo fosse il regalo della mia bimba per me, per il mio compleanno. Quindi
E quindi poi finisce l <giggles> Sì. <chuckles> D Oka Ah, addirittura bello! Caspita!
Sì. Quindi io tutte le mattine quando adesso prendo il caffè penso che in parte un po' lo prendo con la mia bimba, anche se lei ovviamente e per fortuna a quell'ora dorme, però io no, però è un po' come bere il caffè insieme a lei.
<chuckles>